ما فيش شك بقى اللي النومة بتاعة الضهرية ديّة بعد يوم شاق، ويوم فيه تعب و وإرهاق، بتبقى بتبقى مفيدة طبعًا، النومة بتاعة الضهرية اللي بيسمُّوها القيلولة دي، أو القيلولة باللغة العربية يعني، آآ أنت إزاي بقى بتعمل القيلولة بتاعتك ديّة، و وبتعملها صح إزاي؟ وبتكون مفيدة معاك إزاي؟ احكِ لي.
والله بُص الق القيلولة دي من الحاجات ال المهمّة جدًا بصراحة، يعني القيلولة دي بتخلّي الواحد كده يرجَع، أو يرجَّع نشاطه تاني، أنت عارف عاملة زي فكرة إيه؟ <tsk> أنا بالنسبة لي بتمثِّل لي كإني باعمل restart أو باعيد تاني تشغ تشغيل الجهاز العصبي بتاعي، الحتة بتاع القيلولة دي. آه.
إيه؟ لا تعبير تعبير حلو أوي يعني، ده كده واضح إن فعلًا ليها فايدة عظيمة أوي، احكِ لي بقى عن فوايدها وبتعملها إزاي وكده؟
آه القيلولة ديّة أنا كنت يع ب باعملها مثلًا الساعة 14:00 كده، أو الساعة بتبقى 16:00، بتبقى 14:00 والّا 16:00 كده، 16:00 باين، اتني
آه. 14:00 يعني، هي بتبقى الضُهرية يا بعد الضُهر بعد شغلك وكده يعني آه، <laughs> أنت شكلك بتنام ياما بقى يعني ما أنت الم شكلك أنت عندك قيلولة في كلّ الأوقات والّا إيه، 14:00 و16:00 و18:00 وكده؟
آه ممكن <laughs> ممكن نخلّيها 14:00 أحسن، تمام؟ <laughs> آه، آه، جدًا. آه، هو فيه قيلولتين عندي قيلولتين كده؛ في القيلولة اللي هي مثلًا الساعة 14:00 ديّة، بيبقى من الساعة 14:00 لحد الساعة 16:00 كده، آه ده وقت القيلولة المناسب، آه من ومن 16:00 ل18:00 كمان، لأ بس خلينا في اللي هي من 14:00 ل16:00.
<laughs> أيوه. ومن 16:00 ل18:00؟ طَب ما تقول م م طَب ما أنت كده ما فيش فاصل خالص، يعني أنت كده من 14:00 ل18:00 نايم يعني.
آه ده أنا ك <chuckles> ده كده هانام طول اليوم، لأ بُص خلّيها إيه، خلّيها من بتاعة الساعة 14:00 ل16:00 بس القيلولة في الحتّة دي كده وخلاص. تمام؟
<laughs> آه ما هي دي يعني الفترة، أنا أنا أنا عايزك تحدّد ال ال اللي ال الساعتين أو ال3 ساعات اللي أنت بتنامهم وتطَلع بقى منهم كده وأنت حاسس إن أنت بنشاط وبكامل طاقتك كده، هُم أكيد يعني معروف القيلولة لها وقت يعني بتبقى برضو، ب طيب بتعملها إزاي بقى، بتعملها إزاي دي بقى؟
آه. إمم. آه بالضبط. آه ال القيلولة دي بقى أنا باعملها إزاي؟ آه.
بت بتجهِّز أوضتك إزاي مثلًا بت آآ بتضبَّط حالك، والّا بتبقى نايم بس على السرير مغمّض كده وخلاص ومش مستغرق في النوم؟ احكِ لي يعني عن ال عن الطقوس اللذيذة بتاعة ال القيلولة دي.
إمم. آه، آه تمام، لأ حلوة أوي ديّة، بُص أنا كمان مثلًا لمّا باجي إيه، يعني ب أنا باخ بارُوح شغلي الساعة 08:00 وباخلَّص شغلي الساعة 14:00 كده تمام، باخلَّص واح واحدة ونُص الضُهر كده، طبعًا لمّا باخلَّص بعد ما باخلَّص الشغل، باحوِّد طبعًا على الفاكهاني في الأول باجيب مثلًا بطيخة، واجيب عنب واجيب جوافة واجيب كمترى، وحاجات من الحاجات فواكه بقى والكلام ده كلّه، آه.
ماشي. تمام. إمم. ده أنت جمعت ميكس فواكه عجيب، يعني كلّ الفواكه دي بتبقى موجودة في وقت واحد؟ البطيخ والجوافة إز طَب إزاي يعني؟ ده، ده في موسم وده في موسم، والّا أنت بتشتري الحاجات المجمدة؟
<giggles> ما إحنا لأ.